Alhamdulillah saya dalam keadaan baik, sehat, semangat! <chuckles>
Nah, mantap, mantap mantap mantap oke deh.
Heeh, ngobrolin apa nih pagi ini Mas kita, Mas?
Eh iya. Hmm, kalau pagi-pagi gini sih enaknya kuliner, makanan gitu asik gitu, cocok kan?
Wah cocok. Cocok. Iya. Gimana nih? Gimana gimana?
Heeh. Kalau mbaknya sendiri nih kan, eee, apa ya kita kan punya kayak, hmm se makanan nyaman gitu makanan yang sering kita makan gitu kan. Ah, pasti juga karena, eee, apa ya pernah pernah juga kita kayak, mmm, bener-bener makan yang aneh gitu kan.
Mhm. Iya setuju. Oh iya pernah? Aneh di versi masing-masing ya tapi ya. Oke.
Betul. Iya betul. Nah kalau kamu sendiri, apa tuh yang pernah kamu coba gitu makanan yang memang rasanya aneh atau unik gitu?
<chuckles> Oke, ini mungkin bakal mengagetkan sebagian orang sih kalau aku bilang ini. Jadi mak makanan yang aneh menurut aku itu tuh, eee, mie ayam. Mas tahu gak mie ayam?
Apa tuh? Waduh! Kenapa, kok aneh padahal itu enak banget loh itu. Itu makanan yang paling aku favorit gitu mem.
Wah. Oh justru iya? Wah maaf nih Mas, sorry banget ini nggak bermaksud gimana-gimana ya. Soalnya menurut aku tuh mie ayam tuh teksturnya tuh kayak, eee, lembek, terus kenyal-kenyalnya tuh kayak kadang berlebihan, terus, ya udah, ya cuman mie doang gitu loh kayak nggak ada rasa lain, mie aja gitu, aneh gitu loh, teksturnya aneh. Kalau itu enak. <chuckles> Kalau itu enak sekali, beda loh Mas teksturnya dengan mie ayam, kalau mie Indomie iya kalau mie Indomie itu tuh, hmm, setiap helai mienya setiap lembar mienya tuh ada rasanya gitu, dan enak. Kalau mie ayam i ya cuman iya aneh gitu. <chuckles>
Mhm. Kenapa kenapa? Mhm. Mhm. Hmm, iya iya iya. Oh gitu. Kalau mie idomie gitu? Mie sedap. Hmm. Hmm gitu. Oh iya. Mhm. Aneh. Parah sih. Kok bisa nyebut mie ayam aneh gitu, padahal itu makanan sudah dari abad ke-20 loh mie ayam itu.
Waduh, ya gimana ya Mas ya, yah ya aku sering kok dapat, eee, omongan kayak gitu, mem enak, kok kamu bisa-bisanya bilang aneh. Iya iya ini aneh versi aku, gitu, emang teksturnya aneh gitu.
Mhm. <chuckles> Iya. Iya iya iya. Udah boleh aja deh, eee, boleh aja kalau bilang mie ayam aneh, ya kan selera masing-masing ya?
<chuckles> Bener bener banget yang lucunya lagi tuh, eee, kalau memang terpaksa aku harus makan mie ayam. Biasanya tuh aku cuman nyicipin satu sendok, terus aku makan ayamnya doang, mienya nggak aku makan. <chuckles>
Mhm. Heeh. .Yah sayang banget dong mienya nggak dimakan, kadang
Karena aneh Mas, rasanya, teksturnya gitu loh.
Tanya.

Oke.
Cuman kalau makanan baru itu kayak masih apa ya, menerka-nerka gitu loh, kayak gimana sih gitu, jadi, mmm, nggak dulu deh gitu. Mending makanannya seumpama, eee, mungkin keong, tapi, eee, dimasak semur, atau dimasak apa gitu, nah itu aku pilih yang seperti itu gitu. Kalau kamu sendiri?
Mhm. <chuckles> Heeh. Oke. Oh. Kalau aku sih kadang ada penasarannya ada gitu, tapi tuh, mmm, tergantung, kalau orang-orang di sekitar aku itu bilang enak gitu, mungkin aku mau nyobain, ya walaupun akhirnya nanti nggak nggak habis atau nggak suka gitu, tapi tetep, eee, mau nyobain gitu, tapi, mmm, kalau, eee, orang-orang sekitar aku aja juga gak mau ya, ya sa saya juga mending nggak lah, nggak usah lah, ngapain, daripada mubazir uang gitu kan. Jadi ya cari yang yang nyaman-nyaman aja dan mungkin kayak Masnya, cari yang, eee, udah pernah dimakan tapi pengolahannya mungkin berbeda kayak, mmm, apa ya, kelinci rica-rica gitu, atau kelinci apa gitu, mhm, bener.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. <chuckles> Iya sih, betul betul. Mhm. Mhm. Oh, lah ya sama berarti kita, mhm mhm. Iya aku juga seperti itu Mbak. Sama. Karena lebih ap lebih, mmm, lebih kita lebih tahu lah gitu loh kalau rasa dari, eee, apa ya, EEE, siput atau keongnya itu ya seperti itu, tapi wow bumbunya baru berarti ki ini ini tuh kayak wah sur sepertinya enak gitu, kita bisa menebak, betul.
I Se iya. Mhm. Iya. Mhm, dasarnya yang yang utama itu kita udah tahu rasanya gitu kan.
Betul betul, setuju.
Iya sama kita berarti di situ, cuman, mmm, mungkin kita berbeda di tim mie ayam itu tadi ya, sampai sekarang tuh walaupun, eee, orang-orang sekitar aku bilang mie ayam enak gitu-gitu, tapi, eee, aku tetep kalau disuruh makan masih mikir-mikir deh, Mas, kalau emang kepepet nggak ada yang lain, oke aku masih bisa makan, tapi kalau selama masih ada pilihan yang lain mending yang lain deh, aneh soalnya gitu. <chuckles>
<chuckles> Mhm. Iya. <chuckles> Aduh, iya iya. Heeh. Waduh waduh waduh waduh. Padahal enak banget loh mie ayam itu.
Mhm. Aduh gak setuju saya di situ. <chuckles>
Apalagi mie ayam jamur, terus ayamnya banyak gitu, kuahnya manis gurih, beh.
Wah. Enggak enggak. Wah, padahal ya temen saya yang di daerah jauh dari rumah saya aja, eee, nyempetin ke daerah saya cuma nyoba pengen nyobain mie ayam legend di daerah saya yang udah berdiri 20-an tahun, tapi saya diajak ke situ nggak mau. <chuckles>
Mmm. Mhm. Wow. Wow.
Jadi kayak mending nggak deh, kita nyobain yang lain aja. Kalau ada bakso aku mau gitu, ternyata nggak ada, karena dia spesialis mie ayam, jadi nggak jadi deh, gitu.
<chuckles> Mmm.

Nggak lagi nggak suka lagi.
Pahit itu aku juga nggak suka nggak tahu kenapa ya cuman, dulu sih sekarang sudah sudah apa ya, sudah berdamai dengan jengkol gitu.
Heeh. Emang enak Mas rasanya, Mas?
Enak kok enak se karena apa ya apalagi kalau dibuat, mmm, namanya sambel jengkol gitu-gitu enak ya memang, bet iya jamur jengkol tapi yang pedes gitu enak sih karena
Mmm. Semur jengkol gitu ya? Oke.
apa ya, eee, memang kayak, mmm, dari baunya itu pasti aneh kalau pertama kali, terus mungkin teksturnya juga gitu kayak aneh gitu kan, eee, iya itu sih yang awalnya bikin ragu bikin takut buat apa namanya, buat nyobain tuh sebenarnya itu, heeh, terus, eee, gimana ya karena seluruh keluargaku tuh kayak, eee, biasa aja gitu bukan suka biasa aja kayak sama jengkol terus, betul terus akhirnya, eee, ibu aku buat, eee, sambel jengkol gitu.
Iya lagi. Mhm. Iya setuju. Mhm. Ngapain? Suka. Oke. Bisa makan lah, heeh. Heeh, terus mas nyobain?
Itu ak betul karena nggak ada apa namanya enggak ada pilihan lain iya, ya udah nyobain aku coba apa ya beranikan diri gitu buat nyoba.
Agak lama ini, heeh, oke. Mhm.
Suapan pertama juga kayak seperti durian tadi kayak mencoba mencerna dan akhirnya, uh, tidak baik, eh, tidak apa tidak buruk dan enak gitu.
Aduh. Oke. Oh iya?
Iya jadi kayak apa ya, mmm, gurih gurih manis manis gitu ada pahitnya dikit itu enak banget gitu.
Heeh. Teksturnya tuh kayak terong gitu bukan sih, Mas? apa, lebih ini lagi.
Mmm, seperti seperti kacang kacang almond gitu cuman lebih, lebih apa ya lebih empuk gitu.
Kacang.